Bạn ơi, dạo này á nha, mình cứ rất là buồn luôn á, với lại mình cứ suy nghĩ mãi về cái việc là mình chia tay người yêu á bạn. Tại vì bạn biết sao hông? Mình á v vừa mới chia tay người yêu của mình luôn. Thì á, mình với ảnh á, yêu nhau cũng tầm 3 năm rồi á, nhưng mà á, tụi mình chia tay nhau á bạn, cái xong bây giờ á đầu óc của mình cứ nghĩ về ảnh luôn á, cái mình hông có tập trung làm được bất cứ việc gì luôn á bạn.
Ừm, mình hiểu rồi, có nghĩa là, ờ, bạn đang rất là nhớ người yêu cũ ha. Thì nói chung á là, ừm, ai mà sau chia tay á, thì cũng sẽ giống như bạn thôi à, cho nên là bạn cũng đừng có, gọi là, ừm, lo quá. Vậy thì cho mình hỏi nha, hổng biết á là cái mối quan hệ của hai người đó thì kéo dài bao lâu rồi? Và cái việc chia tay này nè, nó xảy ra bao lâu rồi ha?
Ừm, ờ, tụi mình quen nhau cũng tầm 3 năm á bạn, và cái việc chia tay này diễn ra cũng đã tầm 3 tháng rồi á. Nhưng mà á, trong 3 tháng đó nha, mình nghĩ là đúng ra thời gian này mình phải dần dần là mình ngưng nhớ về ảnh rồi, đúng hông? Nhưng mà hông nha, càng ngày mình càng nhớ ảnh nhiều hơn á bạn. Kiểu như nha, kiểu như, lúc nào trong đầu của mình á, cũng nghĩ về cái hình ảnh của ảnh luôn, rồi nghĩ về cái ngày tháng mà tốt đẹp của tụi mình bên nhau á bạn. Xong á mình hông có làm được bất cứ việc gì luôn á, rồi mình nghĩ về thì mình cứ khóc mãi thôi.
Ừm. Ừm, mình hiểu, có nghĩa là nói chung là bạn cứ, gọi là, mãi nhớ về, gọi là, người yêu, đúng hông? Thì tất nhiên là ai mà chia tay thì chẳng như vậy, ai mà chia tay xong thì lúc nào thì cũng sẽ, gọi là, nhớ rồi kh khóc nhiều nữa đó. Vậy thì không biết không biết là lý do gì mà hai người chia tay vậy ta?
Ờ. Ừm, ờ, lý do chia tay á bạn là do tụi mình á, kiểu như là, bất đồng quan điểm á, có nhiều cái suy nghĩ á mà ảnh hông có chịu. Ví dụ như á là lúc nào ảnh cũng có muốn là con gái lúc nào cũng phải ăn mặc kín đáo nè, đi chơi với ảnh là mình hông có được mặc váy luôn á. Tại vì ảnh nói á là mình phải ăn mặc ờ, vừa rồi áo nha, mình hông có được mặc áo ngắn tay, mặc áo sát nách luôn, tại vì mình thích khoe mặc mấy cái áo mà nó cũng hơi hở hở, nhẹ nhẹ đó bạn. Nhưng mà á nha, hông có cho luôn, ảnh cứ bắt mình á là phải mặc đồ kín đáo nè, rồi, kiểu, giống như, ảnh gia trưởng á ảnh bạn, ảnh truyền thống lắm nha, kiểu như, mình làm cái gì ảnh cũng
Đấy. Khó quá vậy! Ừm. Ê! Vậy là gia trưởng.
Cái xong á mình bị khó chịu, mình hông có được là chính mình á. Nên là á nha mình quen ảnh á, mình cũng phải dè chừng rất là nhiều luôn, và mình hông có được sống là chính mình á. Nhưng mà dù như vậy đi, mình rất là yêu ảnh luôn á, nên mà mình cũng cố chịu đựng một thời gian. Nhưng mà tới cái lúc mà mình hông có thể chịu được nữa thì mình cũng có nói lời chia tay á bạn. Nhưng mà á, dù là người nói lời chia tay trước nha, nhưng mình vẫn rất là buồn và nhớ về ảnh rất là nhiều luôn á.
Ừm. Mình hiểu nè, nhưng mà, kiểu như là, khi mà bạn nói lời chia tay á là ảnh cũng hổng có níu kéo gì luôn hả bạn?
Ừm, ảnh có níu kéo nha bạn, kiểu như là, ảnh cũng nói là để cho ảnh sửa sai đi, để có thể sẽ cố gắng là bớt gia trưởng lại và bớt, gọi là, ờ, quản lý mình lại á. Nhưng mà hông nha, tại vì trước đó á bạn, tụi mình cũng đã chia tay, quay lại với nhau cũng vài lần á, thì cũng vậy thôi, thì mình cũng đã cố gắng nói với ảnh á là: "Anh đừng có quản lý em quá nhiều, quá chặt á, tại vì mỗi người sẽ có những cái cách sống riêng á." Khi mà yêu ảnh á, mình cảm giác bản thân mình bị như trói buộc lại vậy á, mình hổng có được làm những cái mình thích đâu, cái xong là ảnh cũng n hứa lần này tới lần khác là ảnh sẽ hông có như vậy nữa. Xong á bạn, bạn biết sao hông? Ảnh nó còn cài định vị trong điện thoại mình nữa, kiểu như là, coi á là mình đi đâu luôn á. Nên là mình thấy rất là lo và mình cảm giác là nếu mà cứ gắn bó lâu dài với người này á, thì mình cảm giác sẽ hông có được tự do á nha, nên là mình cũng dứt khoát chia tay luôn, nhưng mà chia tay xong á, mình buồn quá bạn ơi, hổng biết làm sao nữa.
Ừm. Vậy luôn! Ừm! Trời ơi! Quản lý quá nè! Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Thì nói chung là ai sau chia tay mà hổng buồn, đúng hông? Thì nói một cái mối quan hệ mà kéo dài 3 năm thì hai người á hả, cũng có quá là nhiều kỷ niệm luôn nè. Cho nên bây giờ á thì bạn chia tay bạn buồn là đúng rồi, tại vì trái tim con người mà, chứ đâu có phải là sắt đá gì đâu. Mình hiểu nha, nói chung là ai thì cũng giống như bạn thôi à. Nhưng mà cho mình hỏi đi, thì bây giờ á, cái, a, cái việc sau chia tay này nè, thì hổng biết là ảnh hưởng có ảnh hưởng gì nhiều tới cái công việc của bạn hông? Hoặc là ảnh hưởng gì nhiều tới cái giấc ngủ của bạn hông?
Đúng. Có nha bạn. Mình á đâu có ngủ được đâu, tại vì đầu óc của mình á cứ nghĩ về cái chuyện chia tay, rồi nghĩ về ảnh hoài luôn á nha. Ban đêm á, mình cứ hay lấy điện thoại á bạn, để mình xem á là, ờ, ảnh dạo này ảnh có cập nhật gì mới trên mấy cái trang mạng xã hội hông? Hay là ảnh có đang sống tốt hông? Hay là ảnh có người yêu mới hông nha? Rồi hông chỉ vào ban đêm đâu, mà trong giờ làm á bạn, kiểu như là, đầu óc cứ mất tập trung thôi, mình cứ nghĩ về ảnh.
Ừm, nhớ người yêu cũ hà?
Rồi cái mình cứ mang điện thoại ra á, mình lướt xem mạng xã hội là ảnh có gì mới hông á, kiểu như, mình mình liên tục liên tục kiểm tra luôn á, dẫn đến cái việc là trong công việc của mình nè, mình mất tập trung nè. Rồi dạo này sếp cũng la khá là nhiều về cái việc là mất tập trung của mình luôn. Rồi tối á nha, mình cứ mãi là mình xem như vậy á, cũng dẫn đến cái tình trạng là mất ngủ á bạn, rồi mình thiếu ngủ trầm trọng luôn á.
Ừm. Trời! Tội bạn quá à, có nghĩa là, kiểu, sau chia tay bạn cũng buồn mà, đúng hông? Bây giờ tự nhiên, ờ, có một người lúc nào cũng, kiểu, bên cạnh là nó cũng giống như một thói quen rồi đó. Xong rồi cái chia tay thì tự nhiên cái hổng còn một cái người bạn bạn trai bên cạnh nữa, rồi hổng có ai hay là nhắn tin tâm sự với bạn nè, đó, cái xong rồi bạn cũng cảm thấy buồn, rồi bạn cũng cảm thấy cô đơn nữa nè. Đó, vậy thì không biết là ngoài cái việc ảnh hưởng tới công việc, rồi ngoài cái việc mà ảnh hưởng tới cái giấc ngủ nè, thì rồi về cái, ưm, cơ thể của bạn đó nó có, ưm, gọi là, ảnh hưởng nhiều hông?
Ừm. Có nha. Bạn biết sao hông? 3 tháng này á nha, mình khóc hoài luôn á, mình cảm giác, giống như là, cái mặt của mình nó nó bị u uất đi á bạn ha. Kiểu, giống như là, nó cứ bị xám lại nha, rồi mắt mình thì thâm quầng do cái việc là mình thức khuya nè, rồi mình khóc nhiều á, lúc nào mắt mình cũng thâm với lại sưng sưng hết trơn á. Rồi á nha, ờ, mình thấy á, mình sụt cân đó bạn, giống như là mình chán ăn á, cái xong mình đâu có ăn uống gì được đâu, cái mình xuống mấy ký luôn. Rồi mẹ
Ừm. Ừm. Ồ, tội quá nè!
thấy mình á, mẹ mình cứ hỏi hoài luôn, mà mình cũng ngại, mình hông có dám nói ra á bạn, nên là mình giữ mọi thứ trong lòng một mình thôi à.
Ừm, mình hiểu rồi. Có nghĩa là thật ra thì bạn cũng hổng có muốn, gọi là, liên lụy tới người khác, rồi cũng hổng có muốn làm cho người ta bị cái cảm xúc của người ta bị ảnh hưởng bởi bạn đó, xong rồi cái cũng giữ cái cảm xúc trong lòng rồi, kiểu, khóc thầm trong lòng luôn, đúng hông? Vậy thì hổng biết á là bây giờ đó bạn có còn, gọi là, liên lạc với lại ảnh hông?
Đúng rồi. Ừm, hiện tại á nha, mình cũng có nhắn tin cho ảnh, giống như là, mình cũng muốn, ờ, còn cái sự kết nối á, thì lâu lâu mình cũng sẽ có nhắn tin vài tin mà nó cũng, ơ, ơ, hỏi thăm này kia thôi.
Kiểu hỏi thăm thôi, đúng hông? Ừm.
Có trả lời, nhưng mà để tiến xa hơn á thì mình cũng lý trí mà, mình cũng hông có muốn tiến xa hơn. Nhưng mà cảm giác nhớ nhung quá nhiều nên là cũng mình cũng muốn là nhắn tin để, gọi như là, thỏa mãn cái cảm giác á bạn.
Ừm. Ừm, mình hiểu. Thì tất nhiên rồi mới có 3 tháng mà, trời có thật ra thì cũng khó nhiều người mà chia tay cả năm, 2 năm mà họ vẫn, gọi là, khó mà quên được, ừm, cái người yêu cũ đó, nhất là khi mà bạn thì, ờ, gọi là, quen 3 năm luôn rồi mà. Nhưng mà cho mình hỏi là rồi với những cái tình trạng như vậy đó thì bạn có thử như cái cách nào nè, mà để mà đối phó với cảm xúc này chưa? Rồi có kết quả gì hông?
Thiệt hông đó. Ừm. Ờ, để mà, ừm, thử á thì mình cũng có thử là mình đi gặp gỡ bạn bè á bạn, kiểu như là, để mình giải tỏa căng thẳng, rồi mình mô nói ra hết những cái điều trong lòng mình á. Nhưng mà thật ra là cũng chỉ là giúp mình một phần thôi. Tại vì khi mà có bạn bè thì mình cảm giác là mình hiểu ra vấn đề rồi, mình hết buồn nha. Cái, xong mình về nhà á thì mọi thứ đâu lại vào đấy thôi, nên là cảm giác như là cũng hông có được giúp cho mình nhiều được cái vấn đề này á bạn. Nên là hiện tại á nha, mình cũng đang rất là khó chịu và mình muốn d dứt điểm cái tình trạng này luôn á.
Ừm, mình hiểu rồi, mình cũng hiểu cảm giác mà bạn trải qua đó, tức là đang rất là buồn nè, đang rất là hụt hẫng nè, và rồi lo lắng trong những cái thời gian sắp tới nữa. Vậy thì á là không biết là bạn có muốn nghe một số lời khuyên từ mình hông? Hay là bạn vẫn muốn tâm sự tiếp về cái chuyện của bạn?
Ừm, mình muốn bạn đưa ra cho mình vài cái lời khuyên nhỏ nhỏ thôi, để mình có thể là tham khảo nha! Chứ á là cái tình trạng mình cứ nghĩ về người ấy hoài á, mình cảm giác khó chịu quá à.
Ừm, mình hiểu rồi nè. Thật ra á thì, ờ, ai ai khi mà khi mới chia tay á thì cũng giống như bạn thôi à, có nghĩa là sẽ liên tục sẽ hay nhớ về người yêu cũ, tại vì hai người cũng còn có rất là nhiều kỷ niệm trong suốt khoảng thời gian mà 3, 2 năm quen nhau, đúng hông? Vậy thì nói chung bây giờ thì cái cảm xúc của bạn là cái chuyện bình thường, và bây giờ thì bạn, gọi là, nên chấp nhận cái nỗi buồn này giống như là một cái phần bình thường sau chia tay vậy á. Bạn cũng đừng có trách bản thân là tại sao, ừm, ảnh lại gọi là, hai người lại chia tay? Có phải là cái lỗi này là do bạn hay không? Thì, ừm, đừng trách bản thân và chấp nhận nói chung là nỗi buồn là một cái phần là lúc nào cũng sẽ có sau chia tay thôi ha!
Đúng rồi. À, nói chung là mình nên chấp nhận cái nỗi buồn và để cho bản thân cho phép bản thân mình được buồn, đúng hông bạn? Chứ nhiều khi mình thấy cái việc là cứ kìm nén cảm xúc như vậy á, cũng hông có hay. Chắc chắn là mình sẽ cố gắng dành thời gian để mà buồn nè, rồi ngẫm nghĩ lại coi những cái chuyện đã qua nha. Cách này mình thấy cũng ổn á, mình sẽ thử coi sao ha!
Ừm. Đúng rồi, thì, ờm, nếu mà, gọi là, bận, gọi là, bận đi làm quá đó, thì có thể xin nghỉ phép từ 1-3 ngày chẳng hạn, để lúc đó là chỉ dành toàn bộ thời gian cho cái bản thân của bạn thôi. Lúc đó bạn có thể, gọi là, ờm, gọi là, đi du lịch đến một nơi nào đó chẳng hạn, hay là đơn giản chỉ là dành riêng một ngày cho bản thân để có thể, gọi là, đi mua sắm nè, hoặc là, gọi là, đi cà phê chẳng hạn, nói chung là chỉ dành thời gian cho bản thân và không dành cho thời gian cho công việc để, gọi là, thực sự thư giãn á bạn.
À, có nghĩa là mình nên dành trọn thời gian để mà thực sự là thư giãn luôn, đừng có, gọi là, vừa làm việc mà hông có thời gian để giải tỏa nỗi buồn, đúng hông? Mình thấy cũng hay sẽ dành ra một vài ngày đi để mình có thể là dành thời gian cho bản thân nè, rồi nhìn lại cái quãng đường đã qua coi sao. Mình chắc ngày mai mình sẽ coi mình xin xếp á, mình viết thử cái đơn coi hông biết xếp chịu hông nữa? Thì mình sẽ tham khảo cách này đi. Vậy thì ngoài cách này ha, bạn còn thêm những cách nào khác nữa hông?
Đúng rồi. Ngoài ra đó thì nói chung là bây giờ á là mới chia tay có 3 tháng thôi, nên cái việc mà bạn nhớ người yêu cũ á, cũng là một cái việc mà mọi người thì ai cũng như bạn thôi à. Thì cũng có một cái mẹo này thì bạn bạn xem thử nếu mà được thì bạn có thể áp dụng nha. Có nghĩa là, ờ, khi mà mỗi lần mà khi mà nhớ về người yêu cũ đó, thì bạn, ờm, gọi là, nhớ về những cái, gọi là, tật xấu của ảnh nè hay là những cái kỷ niệm buồn á. Đó, thì khi mà bạn nhớ như vậy á, thì bạn sẽ, gọi là, sao ta? Bạn sẽ, gọi là, có thể dễ mà, gọi là, quên được ảnh á. Ý là bạn sẽ cảm thấy là, a, cái người này thực sự hổng có phù hợp với bạn và cái việc chia tay này là cái việc, à, hoàn toàn, gọi là ừm, hoàn toàn đáng xảy ra. Đó, đì đừng có nhớ về những kỷ niệm đẹp thì rất là khó quên luôn đó nha!
Đó. À. À, có nghĩa là mình nên nghĩ về những cái kỷ niệm buồn thôi, tại vì khi mà nghĩ tới niệm tốt đẹp á thì chắc chắn thì làm sao mình quên được, đúng hông? Mình phải nghĩ về cái lý do chia tay nó như thế nào á, chứ nếu mà trong chắc là mình cũng hông quay lại đâu, tại vì như mình nói là ảnh quá là kiểm soát mình đi á, là mình thấy khó chịu và hông có được làm chính mình á bạn. Thì mình thấy cách này cũng được nha, để mình coi, để bạn còn theo cách
Đúng rồi. Đúng rồi, kiểu vậy. Ừm. Đúng rồi đó. Thì đó, bạn thử đi, với cả là về cái phần mạng xã hội á, là bạn hay vào mạng xã hội của ảnh bạn xem á, thì cái việc này sẽ càng làm cho bạn, gọi là, khó quên hơn rồi đó. Thì bây giờ bạn, gọi là, cố gắng đừng có ờ, gọi là, cố gắng hạn chế cái mạng xã hội của ảnh luôn đi, đó, thay vào đó á thì mình sẽ dùng thời gian để mình, gọi là, tham gia những cái hoạt động mới, chẳng hạn như là tham gia một cái câu lạc bộ thể dục thể thao mới chẳng hạn. Đó, biết đâu được khi mà bạn tham gia những câu lạc bộ đó, bạn lại gặp được những cái mối quan hệ mới thì sao? Lúc này là sẽ khiến cho bạn dễ quên người yêu cũ hơn nữa đó.
Rồi. À, có nghĩa là mình nên, ơ, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, rồi mình tham gia thử những cái hoạt động mới hoặc là chơi thể thao đi, biết đâu ở ngoài kia thì cũng có những cái điều tốt đẹp hơn, đúng hông? Và mình sẽ quên đi ừm, mình thấy cũng hay mà, sao mình hổng có nghĩ ra cách này ta? Hôm nay á nha, bạn cho mình nhiều cách hay với lại cũng dễ áp dụng nữa, mình sẽ thử nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều luôn á!
Đúng rồi! OK nha, mình hy vọng á là bạn sẽ vượt qua được cái cảm giác đau buồn này nè, và sắp tới bạn sẽ có mối quan hệ thiệt là tốt cho bạn nha. Bye bye, ừ.
OK nha, bye by